Man stellt sich zwar oft dieses
Ja gut, ich weiß ja nicht, wer ich weiß ja nicht, wer wer sich was vorstellt. Also, ist ja nicht so, dass man da jetzt wie in, ne, 1900 irgendwie, äh, unter irgendwelchen, äh, Ve Versuchen leidet, ne?
Ja, stimmt, das stimmt. Aber es gibt viele Leute ja, aber es gibt viele Leute und das kenne ich auch aus meinem Umfeld, die m die dann vielleicht so fragen: „Äh, wie ist das? Wie ist das?“ Die da natürlich ganz äh, die sich das halt so vorstellen, so mäßig in Zwangsjacke und und, äh, keine Ahnung. Aber so ist das natürlich nicht, ne?
Ja, okay, genau. Die stellen sich dann so wie so 'ne ganz, ganz, äh wie nennt man das, ge geschlossene oder so was, ne, geschlossene Anstalt dann oder so was für keine Ahnung, also, die ganz Ausnahmefälle, ne? So stellen die sich das, glaube ich, dann vor und, ja.
Ja, ja. Ja. Ja, aber selbst die ganz Ausnahmefälle, die die haben ja keine Zwangsjacken, die haben ja mittlerweile Fixierbetten, ne? Das das ist immer noch nicht geil. Du bist halt an 'nem Bett fixiert. Äh, e es ist wahrscheinlich auch nicht geil. Also, ich hatte das Gott sei Dank noch nie, aber es ich kenne 'n paar, die das hatten. Das ist nicht geil. Aber, es ist natürlich jetzt nicht dieses Typische aus’m Film in 'ner Zwangsjacke, in irgend ’nem Gummizelle und, ne, so dieses äh, ja, und keine Ahnung was. Das ist, äh also, die gehen mit einem trotzdem noch menschlich um, Gott sei Dank, ne? Ähm.
Okay. Ja, stelle ich mir auch nicht, äh, angenehm vor, muss ich sagen. Okay. Und Elektroschocktherapie oder so was. <laughs> Ja, äh ja, genau, Gott sei Dank.
Wäre ja auch das Mindeste, finde ich. Aber grundsätzlich, ich glaube, das ist auch so 'n Grund. Ich glaube, ganz viele Leute haben auch einfach Angst, dass sie sich so denken: „Gott, wenn ich mir da jetzt Hilfe hole, da lande ich ja in der ja, in der Klapse sozusagen, ne? U und komme da nie mehr raus.“ Oder: „Ja, da werde ich noch verrückter.“, und so. Und, äh, das ist das ist halt jetzt nicht unbedingt so, ne? Also, klar, es ist natürlich immer noch Therapie und ist ja 'n Krankenhaus, aber es ist jetzt nicht auf dem Level, dass du dir jetzt so denkst: „Ich gehe rein und ich komme verrückter zurück.“ So ist das ja. Also, wäre ja auch irgendwie schlecht, oder? Also
Ja. Und komme da nie mehr raus oder so, ne? Mhm. <laughs> Wä wä Ich wollte grad sagen, ich glaube, das hätte sich auch schon mehr als so rum gesprochen, ne?
so, deswegen, äh, ja deswegen, ich verstehe also, vor allem so bei Jüngeren oder auch bei

Ja, grundsätzlich bei Erwachsenen ist das ja auch einfach oft so, ne, dass man sich einfach sagt: „Na komm, egal, ich stecke das weg so mäßig. Äh, ich brauche keine Therapie.“ Aber ganz oft ist dann ist dann aber eigentlich die Therapie ja genau das, was einem wie sagt man
Mhm, ja genau. Ja genau, man setzt so 'n wie heißt das, so 'n Verdrängungs äh, Ta Taktik, sage ich jetzt einfach mal, so Verdrängungstaktik ein oder so und denkt: „Jo, so so länger ich das Problem ignoriere, dann geht's mir auch dann bald wieder besser.“ Ne, aber wahrscheinlich ist genau das Gegenteil der Fall, ne?
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau, und ich glaube, hm, 'n guter Weg, um ja, damit sich Leute und vor allem mehr junge Menschen da gut Hilfe holen können, ist, glaube ich, tatsächlich, dass das n als Thema in der Schule mehr thematisiert wird. Also, ich ich weiß jetzt nicht, ich muss überlegen, aber ich glaube, wir haben
Okay. Ja, Zu wel zu welchem Fach würde das denn passen?
Na ja, Biologie, würde ich sagen.
Okay, ja stimmt. Habe ich jetzt ja.
Ne, weil es sind ja immer noch es sind ja trotzdem biochemische Prozesse im Kopf.
Ja genau, ist ja einfach irgendwie 'n gestörter Vorgang mit
Hm, genau, mit Glückshormonen oder was auch imm äh, was auch immer. Und da denke ich mir so: Na ja, wir haben keine Ahnung, man labert man redet in, äh, Bio ja zum Beispiel auch über Krebs oder über, keine Ahnung, andere Krankheiten, ne? Äh, und da finde ich, ist so das heißt jetzt nicht, dass man 1 ganzes Jahr oder 1 ganzes Halbjahr davon machen muss, aber ich finde ich glaube, diese dieses Sensibilisieren irgendwie mal so <groans> keine Ahnung, 1, 2 Wochen das Thema so 'n bisschen angehen, dass man grundsätzlich so halt auch sagt: „Guck mal, das ist das sind Krankheiten und das ist nicht Schwach-sein.“ Ähm ja.
Serotonin. Ja, genau. Okay. Ja. Ja. Ja genau, finde ich äh, ja, finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee. Grade, ne, heutzutage ist ja auch Mobbing und so was und natürlich, äh
Genau.
gibt es ja auch Leute, die sich dann irgendwie was antun, ne?
Mhm. Genau, ja, und auch einfach, dass man dass man ja auch einfach die Kinder drumherum sensibilisiert. Weil wenn vielleicht mal jemand in der Klasse so ein Problem hat, dann, äh, ist das also, kenne ich zumindestens so, dann dass manchmal natürlich auch die Leute um einen drum sich natürlich so interessieren und einen fragen, so im Sinne von: „Wie ist das? Was hast du?“, ne, und das sind natürlich ja auch f also, finde ich schon je nachdem natürlich nach Mensch, ja teilweise Sachen, wo man sich halt auch irgendwie vielleicht schämt, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt geil.
dass man das auf jeden Fall mal Mhm. Ja. Okay. Ja und genau, oh, äh ist eigentlich auch nicht weil ich glaube, man sagt ja doch, äh, irgendwie ich ich weiß nicht in wie viel Fällen, aber eigentlich, dass jeder mal irgendwie mit Depressionen in f in in f Kontakt kommt, wenn's ne, einen selber oder halt wenn's irgendjemand ist, den man kennt oder so, ne?
Mhm. Mhm. Mhm.